А, я вообще думаю, что, да, потому что, а, всё-таки монетизация, она требует того, чтобы ты был популярным. То есть чем ты более популярный, тем у тя больше дохода. Э, и поэтому люди стараются каким-то образом вовлекаться в какие-то там скандалы, в каки на какие-то тренды за заскакивать, да, какой-то хайп ловить. А, иногда, кстати, а, они пытаются, эм, генерировать вовлечение тем, то что они выкладывают что-то, а, провокационное. То есть вот выводят людей на эмоции. И таким образом им пишут много комментариев, что они типа не согласны с, э, тем, что, э, написал этот автор. <chuckles>
Мгм. Ага. Ну да, чтобы народ там больше, да, начинал, устроил там как бы, да, беседу такую, э, там: з з э, в за, против, негативное, позитивное. И это больше прив привлекает, да, внимание, естественно. Мгм. Ну, то есть это вот именно эмоциональные такие штуки. Они вот, да, э, в выводят на людей на большие споры, разговоры.
Да да да да. Да да. И ещё есть такой момент. Он, э, скажем так, уникальный для одной соцсети. "Ютуб"- это такой видео хостинг, но всё-таки соцсеть тоже, правильно? И там есть такой момент, то что люди растягивают видео до определённого размера. Можно посчитать то, что какого обычно размера, ну, близко к какому размеру видео. И чаще всего они будут там 10, 30 или час, ну или больше. Почему? Потому что, э, начиная с 10 минут можно вставлять свои, э, рекламные паузы, то есть, э, монетизацию встроенную "Ютуба" вставлять. Начиная с 30 минут у тебя их там на 1 больше, а начиная с часа у тебя на еще 1 рекламную паузу больше. Ну и по этой причине как бы р люди пытаются, там видеоблогеры, растянуть видео, которое они записывают до определённой отметки, к которой они как бы и так уже ближе, чтобы вставить побольше монетизации.
Ну да. Мгм. Ага. <chuckles>

Я вообще не так много фотографий заливаю, но я бы сказал то, что если я заливаю какие-то фотографии, то это, естественно, только там самые лучшие, то есть, что можно найти. Часто я даже нь не доверяю никаким фотографиям, которые я делал. Это только фотографии, допустим, каких-то, м, какого-то промоушена, то есть, может быть, с каких-то, а, встреч, где я был, конференций, там каких-то, м, п п моих олимпиад, где я выиграл, из школьных, я загружал фотографии. И это меня фотографировали более, так сказать, профессиональные люди. Но и мне они, в принципе, нравятся. <chuckles> Поэтому т так что я тут к фотографиям очень подхожу обстоятельно. Ну, и чаще всего и из изображений вообще, которых я загружаю, а, там, допустим, которые связаны с моими проектами, то это изображения очень сильно подготовленные. Они очень, а, такие, хорошо обработанные, а, отредактированные, какие-то красивые, с какими-то, а, эффектами, инфографикой. Поэтому над просто, если говорить про изображения, которые я загружаю, не только фотографии, то они все очень, ну, качественные, по крайней мере, я так думаю.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. То есть просто там какое-то там селфи, снизу сфотографированное, заливать не будешь? Ага, хорошо. А вот ты сказал про изображень Ага.
<chuckles> Ну, вряд ли. <chuckles> Вообще мог мог бы я залить, если оно важное. То есть, если это с кем-то там и каким-то известным человеком вместе, то, может быть, и залью.
А, ну Мгм. Понятно. <laughs> А вот ты сказал про изображение. Это как ты себя показываешь, ам, н, да, какие-то вот изображения, а, ш выставляешь, или там какие-то мемы, что-то еще, с с какой-то стороны себя показываешь? Там, не знаю, со стороны юмора, со стороны там каких-то взглядов, а, или еще чего-то.
Н-да. Ну, мемы в том числе я иногда выставляю. Я, м, сам делаю мемы. <chuckles> Иногда по поводу некоторых, некоторых таких, а, тем, связанных с моим, там, с моими занятиями. Ну, у меня большая часть- это технические какие-то, а, вещи. Ну и, соответственно, кроме мемов я выставляю, как я уже сказал, там связанную со своими проектами инфографику, то есть какие-то объяснения, э, может быть, какие-то схемы там, а, какие-то м, скриншоты, там, того, как мои программы работают. Вот я стараюсь абсолютно все изображения, которые я загружаю, я их оцениваю. То есть у меня есть там фокус-группа друзей, которым я их сначала показываю. Ну и, соответственно, э, стараюсь выкладывать только что-то вот самое лучшее.
Ага, так, так. Мгм. Мгм.

М, ну, может быть были, может быть, может быть. Мне кажется, то, что, а, все мы так или иначе играем какую-то роль в соцсетях, потому что, а, соцсети- это такое место, э, где сложно не играть роль. То соответственно, сложно быть полностью искренним, э, и, м, я бы сказал, то, что, э, вот эта роль, она может быть связана с тем, то что я пытаюсь показаться там более успешным, чем я есть в жизни. Или может быть как-то б то, что показать, что я больше знаю, потому что я в том числе вот этим самовыражением в соцсетях и пытаюсь себя вот что ли как-то продать. То есть вот таким образом найти работу, допустим, или как-то пообщаться с какими-то людьми, с которыми я бы хотел пообщаться, которых я считаю, что они там в чем-то лучше меня и мне их опыт был бы важен. Поэтому, естественно, я как-то иногда ощущаю, что я отыгрываю какую-то роль.
Мгм. Ага. Мгм. М. Понятно, то есть это как, да, когда вот составляешь резюме, нужно, а, всё очень так, а, красиво описать, да, то есть немножечко как бы так раздуть, да, а, то есть и себя тоже, соответственно, как ты сказал, чтобы продать, да, нужно немножечко так, а, всё преподнести в такой более, что ли, раздутой форме?
Ну да, вот иногда, как бы, эм, если я, допустим, говорю о своих проектах, то я говорю, что я там достиг тех-то или иных, тех или иных каких-то достижений. То есть, э, этот проект там может делать какие-то определенные вещи, и я могу это написать более, скажем так, красиво, чем, э, по сути это было для реализации. То есть это может быть что-то очень простое, но при этом, э, я могу это описать как-то более комплексно. Ну и может быть, э, это там привлечет каких-то людей, потому что они вот подумают то, что ну я там достаточно умный. <chuckles>
Мгм. Мгм. Ну, чтобы это просто, э, в видел как бы виделось, да, более профессионально. То есть ты подходишь к этому как как профессионал. Ты не будешь там совсем какими-то простыми, а, словами что-то объяснять. Это должно уже презентабельно выглядеть.
Да, да, и я стараюсь так делать. <chuckles>
Мгм. Маркетинг. Такой хо ход, да, маркетинговый ход такой делаешь. Понятно. Мгм. Мгм. А вот, ам, вот мы сейчас поговорили с тобой более про профессиональную такую, да, сторону. А вот соцсети, когда ты общаешься с какими-то просто знакомыми, друзьями, ну люди какой-то непрофессиональной сферы. Ты, э, как себя показываешь? Такой, какой ты есть? Или тоже немножечко какой-то у тебя там такой ход? Ты ся с какой-то более там, не знаю, мистической стороны показываешь?
Мо можно и так сказать. Ну да.